والله ما أظن مش عارف هي سهلة والّا لأ، بس هي أظن لو ل يعني أنت لمّا حكيت لي أو كده، يعني أنا ما كنتش حاطط في بالي خالص، يعني هو الموبايل ده هو الوقت اللي أنا باقضيه، آآ ع بالليل ده تفتكر هو السبب إن أنا ما بع فعلًا آه، هي بتسحب مني فعلًا وما بانامش بسرعة، فباقعد حتّى لحد ما انام، آه.
بالضبط أيوه، لإنه ال ال عينك معرّضة للشاشة كتير، فطبعًا ده هيأثّر على عينيك ويخلّيك مش عارف تنام هي هيدّيك طاقة للسهر أكتر، وبقى وهرمونات بقى تزيد وحاجات فالموضوع ي إيه، يخلّيك عندك طاقة أكتر للم سهر يعني، وبرضه يُفضّل إن أنت ما دام هتقلّل ده، إن أنت آآ معاها بقى قبلها بلاش تشرب يعني قبلها ب3 ساعات، بلاش تاكل حاجة قبل النوم ب3 ساعات، إلزِم نفْْسك أنت قبل النوم ب3 ساعات ما تاكلش حاجة.
إمم. إمم، يعني أتعشّى بدري شوية عن الميعاد اللي أنا باتعشّى فيه قصدك مثلًا.
بالضبط آه، تتعشى بدري جدًا، يعني 3 ساعات دي مسافة كافية بحيث يحصل هضم للأكل معاك، تاني حاجة إن أنت ما تشربش أي أنواع من أنواع الكافيين بالليل يعني، من بعد الساعة 19:00 كده مدا لو أنت بتنام ناوي تنام بدري بقى خلاص، بعد الساعة 19:00 بلاش تشرب إيه أي نوع من أنواع المنبهات والكافيين، تالت حاجة بقى علشان تضبّط ده، بَدِّل القهوة والكافيين دي بحاجات إيه، بحاجات خفيفة زي الكراويا، ينسون، نعناع، لمون، الحاجات الطبيعية دي
آه. ماشي. ده على مدار اليوم كلّه، والّا قصدك بالليل بس؟
لأ، بالليل آه، اشرب الحاجات المهدِّئة دي بالليل، يعني اختار الحاجات على مدار اليوم يُفضّل طبعًا تشرب الحاجات ال الكويسة دي المشروبات ال ال الطبيعية دي.
آه. ماشي. بس باحتاج ساعات باحتاج إن أنا كوباية قهوة في نُص اليوم دي بتبقى مهمّة بالنسبة لي بصراحة، آه.
نُص اليوم كويس ما فيش مشكلة، آه ما فيش مشكلة بس أنت قصدي بالليل أكتر حاجة، اللي هي المشروبات المهدِّئة الكراويا والينسون دي، حاجات عارف أنت اللي هو تهدّي من نف منك كده، وتهدّي من نفْسك تخلّيك تقدر تنام باريحية أكتر يعني.
إمم. حلو برضه.